तो मेरी ना, 1 समस्या है, और वो है कि मेरा जो सोने और जागने का जो रूटीन है, वो कहीं न कहीं अ, बदलता रहता है, रोज़ क्योंकि एक एक समय नहीं निर्धर्त निर्धारित कर पाती हूँ मैं कि, मुझे इसी टाइम सोना है और इसी टाइम जगना है। कि, <clears throat> जैसा कि मैं एक गृहिणी हूँ और इसके नाते ना मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये रूटीन कहीं टूट-सा जाता है और, और टूटने के बाद समस्या ये होती है कि मुझे फिर उस टाइम से नींद नहीं आती। मेरा दिन और जो समय बदल जाता है सोने का, सुबह में उठने का। तो ये कहीं जब बदल जाता है तो नींद अ, उस टाइम पे नहीं खुलती जिस टाइम पे खुलनी चाहिए या उस टाइम पे नहीं आती जिस टाइम पे आ जानी चाहिए। तो रोज़ अ रूटीन बदलने की वजह से मुझे यही सब अ, समस्याएँ देखनी पड़ती हैं, जिसके चलते मैं अपने जो दैनिक कार्य हैं, दिनचर्या है, उसमें भी लेटलतीफ़ हो जाती हूँ और लेट-लतीफ़ होने के चलते मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर ये होता है कि, एकदम से उठूँ और जागूँ। तो फिर मतलब एकदम से कैसे मैं इतना सारा काम करूँ, जैसे कि ओ मुझे घर के भी काम करने होते हैं, और सुबह उठ के मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना होता है और, और सबको किसी को ऑफिस किसी को स्कूल भेजना होता है, तो वो जो अफ़ दिनचर्या है सुबह वाली, वो बिगड़ जाती है और जिसके चलते ना मुझे अ, सच में बड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब गु तनाव की स्थिति होती है कि कैसे करूँ इतनी जल्दी-जल्दी कैसे करके दूँ। क्या आप मुझे कुछ सुझाव देंगे? जिससे मेरा अ, जो रूटीन है सोने और जागने का, एक जैसा बना रहे। जी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आप जो भी महसूस कर रही है ना वो बहुत सारे लोगों की समस्या है। और आप बिल्कुल घबराइए मत अनियमित नींद और केवल थकान नहीं है बल्कि पूरे जीवन की जो है ना गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो मैं बिल्कुल आपको सुझाव दूँगी। उससे पहले मैं आपकी समस्या को थोड़ा-सा और गहराई से समझ पाऊँ उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करुँगी। तो आप बता सकती हैं कि आप अभी आम तौर पर किस समय सोते और जागते हैं? आपका क्या दिनचर्या है?
जी, देखिए अ, मेरी दिनचर्या जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि <clears throat> वो एक जैसी नहीं रह पाती। पर ज़्यादातर मेरी जो अ, दिनचर्या रहती है वो रात के 11 बजे सो जाना और सुबह के 6 से 7 के बीच में उठ जाना। ये मेरी दिनचर्या है। और अ, सोने की, पर ये रोज़ भी एक जैसी नहीं हो पाती। कभी-कभी मुझे जल्दी भी नींद खुल जाती है, कभी-कभी मैं देर से सोती हूँ तो देर तक नींद आने आती रहती है। लगता है कि अभी थोड़ा और सो लूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। और ये दिनचर्या जो असमान हो गई है, बदलती रहती है, कभी जल्दी सो जाना, कभी देर से उठना और देर से जब अ, मतलब उठना इसके बाद फिर रात में देर तक जगना। ये सब अ, कहीं न कहीं ओ जो दिनचर्या है मेरी वो खराब कर रहा है। और इस दिनचर्या को खराब होने के चलते ना मुझे मैंने बताया कि चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और काम नहीं कर पाती समय से। और इसके बाद आपको बताऊँ कि कहते हैं ना मानसिक थकान भी महसूस होती है। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती और आज सुबह में जल्दी-जल्दी उठना पड़ता है इस टेंशन के साथ कि अ, अरे मुझे काम करना है और अभी मैं बहुत देर हो गई है वो तो ऐसे ना मानसिक अ, तनाव भी होता है। और फिर बाद में वो जो कि मुझे अ, जब मैं आराम करती हूँ बाद में, दोपहर वगैरह में तो मुझे एक थकान-सी महसूस होती है। शारीरिक थकान तो होती ही होती है, मानसिक थकान भी हो जाती है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ पाती हूँ एक गृहिणी होने के बावजूद भी ये सारी जो अ, समस्या है उसने उससे मतलब होता है ना कि निकल पाना थोडे-सा मुश्किल है ही, आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए। तो आप मुझे एक और बात बताइए हफ्ते में मतलब होता है ना कि हफ्ते के अंत पर आपके सोने और जागने में कितना बदलाव होता है जब भी हफ्ते का जो अंत होता है, ये बताएँगी?
जी। देखिए, आपको मैं बताऊँ कि ये जो हफ्ते का अंत होता है अ, वो गृहिणियों के लिए तो कहीं न कहीं हफ्ते का अंत होता ही नहीं है क्योंकि गृहिणी की कोई छुट्टी नहीं होती, गृहिणी के लिए कोई संडे नहीं होता। और अ, हफ्तों में मेरा भी वही है, जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे सोने-जागने का वही रूटीन रहता है जो आम दिनों में रहता है, जो हफ्ते के बाकी दिनों में रहता है, वही रूटीन रहता है। मेरा कुछ खास रूटीन नहीं रहता कि मैं इतवार को उठ रही हूँ या रविवार को उठ रही हूँ तो थोड़ा देर से और उठूँगी या रात को जल्दी सो जाऊँगी। ऐसा कुछ भी अ, रूटीन नहीं होता मेरा, क्योंकि गृहिणी के लिए ए एक ऐसा रूटीन बनाना और वो भी सम्मिलित परिवार में, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल बढ़ जाता है जो कि मेरे साथ भी ऐसे ही है कि नहीं उठ पाती मैं औ संडे में भी मुझे सेम अ, उसी टाइम पे उठना पड़ता है, जैसे कि मैं बाकी के दिनों में उठती हूँ। जी।
हाँ जी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ इस बात को। तो मुझे आप एक और बात बताइए जैसे कि हाँ क मतलब अ, क दिन में क्या आप कभी झपकी लेती हैं? या रात को सोने से पहले कोई मोबाइल या कोई स्क्रीन अ, का उपयोग जो है वो करती हैं? अध अ, अधिक मात्रा में? क्या आपका मतलब होता है न, कि ये रहता है, जब सोने का टाइम होता है या अ अ, विश्राम लेने के समय होता है। उसमें आपका क्या मतलब व्यवहार रहता है? बताएँगे इसके बारे में थोड़ा?
जी देखिए, बिल्कुल बताऊँगी आपको कि अ, जो दिनचर्या है मेरी वो बहुत बिज़ी रहती है, बहुत व्यस्त है। क्योंकि सुबह में 6 से 7 के बीच उठना। इसके बाद अ, घर की साफ-सफाई, नहाना-धोना, पूजा-पाठ फिर किचन में आके सबके लिए चाय-नाश्ता पानी तैयार करना। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको स्कूल भेजना, जो ऑफ़िस जा रहे हैं, उनके लिए ऑफ़िस के लिए नाश्ता देना, फिर उसके बाद उनको टिफिन भी देना साथ में। तो काफ़ी, उस टाइम पे तो काफ़ी व्यस्तता रहती है, मेरे पास और इसके बाद मुझे थोड़ा समय मिलता है कि मैं अ, अपने लिए थोड़ा-सा नाश्ता पानी कर सकूँ, वही आधे घंटे का समय निकालती हूँ। और तो इसके बाद न फ़िर से वही दोपहर का खाना, क्योंकि सारे घर के तो लोग अ, मान लीजिए पुरुष चले जाते हैं, महिलाएँ तो फिर भी घर पे रह जाती हैं। तो दोपहर के खाने में कुछ न कुछ बनाओ, उसकी तैयारी करना उसको बनाना। ऐसे करके मुझे दिन निकल जाता है, लगभग 1 डेढ़ बज जाते हैं मुझे और तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। फ़िर उनको देखना, ऐसे करके ना मेरे पास बहुत अ, कम ही समय रह पाता है, जो मैं थोड़ा आराम कर पाऊँ। हाँ, चाहती हूँ कि मैं आराम करूँ और लगभग दिन में आधा घंटा के लिए अ, लेट लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़े और आराम की ज़रूरत है, उस समय पे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में सो जाऊँ। तो जो मुझे थकान हो रखी है शारीरिक और मानसिक, वो ठीक हो जाए पर वो मुमकिन नहीं हो पाता। जी।
उ, हुँ। जी। बिल्कुल, मैं समझ पाती हूँ आपकी समस्या को अ, समझ पा रही हूँ। और कहीं गृहिणियों का जो है ये अ, समस्या जो है आमतौर पर हर किसी को ही होता ही है। तो अंत में आप एक और बात बताइए मुझे, जैसे कि सोने से पहले क्या गतिविधियाँ जो है आपकी आदत में हैं? कोई किताब पढ़ती हैं? या कुछ खाने की या फ़ोन अ, चलाने का सोने से पहले सोने से पहले की गतिविधियाँ क्या रहती हैं आपकी ये बताएँगे आप मुझे?
जी, देखिए बिल्कुल आपको बताऊँगी कि, सोने से पहले जब मैं अ, काम करके फ्री हो जाती हूँ पूरी तरीके से तो कहीं न कहीं बस अ, जितनी भी देर मुझे लगता है कि नींद नहीं आ रही है, उतनी देर मैं फ़ोन चलाती हूँ अ, कुछ न कुछ देखती रहती हूँ फ़ोन पे। जैसे कि क्या अ, नई-नई चीज़ें बनाना अ, खाने से जुड़ी हों या क्रिएटिव चीज़ें हों, या फिर जैसे आध्यात्मिक अ, चीज़ें देखना जहाँ से मुझे थोड़ी-बहुत मोटिवेशन मिले। ऐसी चीज़ें देखना और अ, या फिर ए अ, जैसे कि मनोरंजन के लिए अ, थोड़े-बहुत अ, हँसी-मज़ाक वाले वीडियो देखना। इस तरीके से मैं अपना रात में थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ, और फ़ोन चलाने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ अभी मुझे नींद आ रही है या मुझे कभी-कभी अ, फ़ोन चलाते-चलाते ना नींद आ भी रही होती है, पर फ़ोन चलाना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, कभी-कभी सो जाती हूँ, और कभी-कभी फ़ोन चलाती रहती हूँ। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी समस्या पूरी तरीके से समझ पाई हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सलाह दूँगी। देखिए, क्या होता है ना एक गृहिणी का पूरा दिन घर-परिवार और ये सारी ज़िम्मेदारी जो है उनमें ही निकल जाता है ऐसे में अपने लिए समय निकाल पाना आसान नहीं होता मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन आपकी जो सेहत और शांति पूरे घर की नींव होती है। तो आपको अपने लिए भी जो है थोड़ा-सा समय निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपका थकान जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और आराम करना आपकी जो है आवश्यकता है, है ना? कोई स्वार्थ नहीं है। इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा और आपके जो बाकी सदस्य हैं परिवार में उनको भी आपको समझाना पड़ेगा। हर 1 दिन आप मतलब होता है ना कि एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश करें। चाहे रात की नींद पू मतलब होता है ना कि पूरी ना भी हो, इससे शरीर की घड़ी मतलब जो घड़ी है ना धीरे-धीरे सही होने लगती है। अगर आप एक आदत बनाएँगे, कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है, है ना? बट धीरे-धीरे जब आप उस रूटीन में ढल जाओगे तो आपकी बॉडी उसी तरीके से ही अ, जो है प्रोसेस करना शुरू करेगा। इस वजह से आप एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश करें, कुछ समय तक इससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगा। और अ, दिन में जो जैसे कि काम के बीच में 10 मर 10-15 मिनट का छोटा-सा विश्राम ले सकते हैं। आँखें बंद करके गहरी साँस लेना भी मतलब होता है ना कि एक आराम देता है आपको पर उस समय पर जो है आपको मोबाइल फ़ोन से या उम, कोई भी स्क्रीन से थोड़ा-सा दूर रहेंगे तो आप अपने लिए मतलब होता है ना कि अच्छी तरीके से अपने शरीर को जो है वो आप विश्राम दे पाएँगे अगर वहाँ पर भी अगर आप ध्यान भटकाएँगे तो कहीं न कहीं आपका शरीर जो है वो विश्राम नहीं ले पाएगा। और रात को सोने से पहले घर के कामों की एक सूची मतलब होता है ना कि मन में दोहराइए और दोहराने के बजाय मतलब होता है ना कि आज जितना हो सका मैंने किया। आप उसमें मतलब अपराध बोध जो है ना वो महसूस मत करिए कि मेरे से आज ये काम नहीं हो पाया है या आप मुझसे जो है कल ये पूरा काम नहीं हो पाएगा। क्या होगा कि ये सोच-सोच के ही आपका शरीर जो है और थक जाएगा। जितना आप हो पाता है एक स्मूद तरीके से बहुत सहज तरीके से आप कर सकते हो और जो भी छूट गया वो छूट गया कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन उसको कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप मानसिक रूप से अगर अपने को नहीं थकाएँगे तो कहीं न कहीं मतलब होता है ना कि आपकी रूटीन भी ठीक हो जाएगी और आपको विश्राम भी मिलेगा और मोबाइल या टीवी को सोने से मतलब होता है ना कि कम करिए आधा घंटा पहले बंद करिए इससे भी मन जो है शांत भी होगा और अगर दिन में झपकी लिए उ उ मतलब लेते हैं तो बहुत लंबी ना लें ताकि रात को नी रात की जो नींद है ना वो प्रभावित ना हो। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आ मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरा सुझाव आपको जो है भविष्य में अ, जो समान रूप से सोने और जागने का रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा और सही रहेगा। आप इस चीज़ को अपना के देखिए, बिल्कुल आपकी रूटीन जो है समान रूप से चलने लगेगी।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी, देखिए आपने ना बहुत विस्तार से मेरी जो ये सोने-जागने का जो रूटीन है बिगड़ चुका था उसे सुना और आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि मेरा जो ये बिगड़ा हुआ रूटीन है ये मैं कैसे सही कर सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ जिससे मैं बाकी की दिनचर्या के कामों को बहुत सही तरीके से कर पाऊँ। आपके दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे इतनी सारी समस्या श शेयर की।